हेलो। हाँ जी, नमस्ते। और कुछ शॉपिंग वोपिंग करी पिछले हफ़्ते या अभी अ, संडे गया इतवार।
हेलो। नमस्ते। नहीं, नहीं, मैं क्या है शॉपिंग ऑनलाइन करता हूँ ज़्यादातर, ऑफलाइन से ज़्यादा मेरे को ऑनलाइन पसंद है।
अच्छा, अच्छा, नहीं, मैं मैं भी वैसे तो दो अ, मॉल से भी खरीद लेती हूँ और ऑनलाइन भी कर लेते हैं, पर जहाँ पे ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट मिल रहा होता है वहीं से कर लेते हैं।
हाँ, हाँ, लेकिन ज़्यादातर मैं ऑनलाइन शॉपिंग ही ज़्यादातर डिस्काउंट मिला है। अच्छी प्राइस में, अच्छी चीज़ मिली है।
उ हुँ।
लेना चाहेंगे आप?
अ, हाँ, मुझे मतलब मैंने ऑनलाइन कर ल की है शॉपिंग बहुत सालों से करती हूँ। तो वो ही है कि ऑनलाइन शॉपिंग करने में एक्चुअली जैसे सबसे बड़ी बात है कि आप घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग एक मोबाइल पे बैठे-बैठे 100 तरह की ड्रेसेज़ देख सकते हो। और अगर हम शॉपिंग मॉल जाते हैं तो पहले यहाँ से गाड़ी का पेट्रोल भी लगेगा मॉल पहुँचोगे, फ़िर घूमोगे, फ़िर 1 स्टोर से दूसरे स्टोर जाते हैं। तो थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, मतलब पूरा दिन हो जाता है उसमें।
हुँ। उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम तो चला जाता है, लेकिन शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग करने का ये फ़ायदा रहता है कि अपन को प्राइस सही मिल जाती है, डिस्काउंट दिख जाता है और एक फिक्स प्राइस रहती है। लेकिन अपन ऑफलाइन जाते हैं तो उसके भी अलग फ़ायदे हैं कि अपन देख सकते हैं सामने, कि किस टाइप का कपड़ा किस कैसा लग रहा है अपने ऊपर साइज़ का इश्यू नहीं आता है सबसे अच्छी बात तो है। और सबसे एक अच्छा आप सोच पाएँगे कि आप बारगेन भी कर सकते हैं थोड़ा-बहुत।
पर मुझे लगता नहीं है मॉल्स में बार्गेनिंग नहीं होती है मुझे लगता है, जो स्ट्रीट मार्केट होती है ना जैसे दिल्ली की तरफ लगाओगे सरोजनी नगर, लाजपत नगर, चांदनी चौक, तो यहाँ पे आप बार्गेनिंग कर लोगे। बट आप मॉल में जाओगे तो जो प्राइस टैग लगे हैं कपड़ों पर सिर्फ़ उसी पर ख खरीद सकते हैं।
क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है, कि मतलब जो प्राइस है तो वो प्राइस फ़िक्स ही रहेगी, उसपे आप कोई भी डिस्काउंट वगैरह क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन आप उसमें साइज़ वगैरह या कलर वगैरह इसमें तो आप अपन देख सकते हैं ना, अपन को पसंद आ गया तो कन्फर्म ही रहता है। लेकिन अपन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें ज़्यादातर साइज़ कई बार कई बार एक्सपेक्टेशन कुछ अलग दिखता है फोटो में सामने कुछ और आ जाता है, रिटर्न करो, 7 दिन का फ़िर इंतज़ार करो, फ़िर दोबारा आएगा फ़िर पसंद नहीं आया तो फ़िर रिटर्न करो। और आपको कहीं जाना हो तो फ़िर कैसे हो पायेगा ये पॉसिबल?
हाँ। हाँ। हाँ, वो है। हाँ जी, हाँ जी। <chuckles> हाँ। ऐसे मेरे साथ हुआ है कई बार कि मतलब मुझे जाना है और वो ड्रेस आ गई है, छोटी रह गई है, दोबारा मँगा रहे हैं तो वो टाइम पे नहीं आ रही है। तो ये प्रॉब्लम होती है। हाँ, शॉपिंग मॉल में ये है कि बस अपना लेके आ जाओ, पहन के आ जाओ और बस ठीक है परफेक्ट।
हुँ, आपको अर्जेंटली हाँ। लेकिन जाओ

हाँ, अब काफ़ी लोग डायरेक्ट पो करने भी लगे हैं कि ऑप्शंस ज़्यादा हो गए हैं ना, वो खुद अपना प्रॉडक्ट अब सस्ते में बेचने लगे हैं, भले ही वो ऑफलाइन महँगा बेचते थे, लेकिन अब ऑनलाइन उनको सस्ता बेचना पड़ रहा है।
हाँ, कॉम्पिटिशन है ना, वो बोलते हैं कि अब आप जो कॉम्पिटिशन में है, तो फिर अ, बचे रहने के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ जी, तो वही है तो आपका कौन-सा आपने आज तक का सबसे महँगा महँगी सॉ शॉपिंग की, ऑनलाइन या ऑफलाइन?
वही, वही, वही। मैंने सबसे महँगी तो ऑफलाइन ही की होगी, ऑनलाइन तो नहीं कर पाया होऊँगा। आप बताइए।
अह, अच्छा। मैंने मतलब आज तक की सबसे महँगी मोबाइल ही लिया है मैंने, वो ऑनलाइन देख के, फिर ऑनलाइन से सस्ता वो ऑफलाइन में पड़ रहा था। तो फिर ऑफलाइन में लिया जाके, 5000 रुपए कम पड़ा वहाँ पे। <sniffs>
हाँ, तो आपको फ़ायदा हो गया, उससे जाके।
हाँ, तो प तो उससे पहले वाला ऑनलाइन लिया था, क्योंकि तब वो बाहर महँगा पड़ रहा था। बाहर देख के आए, बट उस समय ऑनलाइन में सस्ता था। तो वही हमें कंपेयर करना पड़ता है कि कहाँ पर हमें वो, ठीक मिलेगा। है ना?
वही रहता है एक लास्ट में, अपन ने क्या खरीदा, क्या देखा? कौन-सा बेस्ट रहता है।
अ हाँ जी, पर ये जो आप बात कह रहे थे ना क्वालिटी वाली अ, ग इसमें ये है कि ऑफलाइन में आप क्वालिटी चेक हाथों-हाथ कर सकते हो, और ऑनलाइन वाले के लिए आपको वेट करना पड़ता है, जब आ जाता है, तब आपको पता चलता है कि ये सही भी आया है या नहीं। कई बार कलर ऑनलाइन में कुछ दि और दिख रहा होता है, आ कुछ और जाता है। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है।
हुँ, कि कैसा है, अच्छा है, नहीं है। समझ में नहीं आ रहा।